जी देखिए आजकल तो सोशल मीडिया पूरे दुनिया भर में प्र अपना प्रचलित है, हाँ? हर कोई सोशल मीडिया में घंटो-घंटो बिता रहा है। ऐसे में आप बताइए कि सोशल मीडिया ने आपकी रोज़मर्रा की आदतें कैसे बदली हैं?
जी। जी अ, देखिए अ, अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फ़ेसबुक हो गया, तो कहीं न कहीं मैं भी उस पे बहुत ज़्यादा वक़्त बिताता हूँ। और अगर मैं बात करूँ कि ख़ुद की तो वो अ, जैसे देखिए इंस्टाग्राम है, ठीक है? वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत लोग ना जैसे कि आपको एक ट्रेंड याद होगा 75 हार्ड चैलेंज। ठीक है? तो अ, जी हाँ, तो वहाँ से मतलब कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी होते हैं सोशल मीडिया में जिसको न हम फ़ॉलो करके कहीं न कहीं ख़ुद का बेटर वर्ज़न निकाल सकते हैं। तो अ, मैं भी ना बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस चीज़ों पे कि अगर सोशल मीडिया है तो देखिए अ, सिंपल सी बात है वो नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती है तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी हमें देती है। जब भी जब ये ट्रेंड आया था ना, तो <chuckles> एक्चुअली मैंने भी स्टार्ट किया था और मैं भी अ, वीडियोज़ बनाता था और पोस्ट करता था। तो जब मैंने देखा ना देखिए मेरे से हो नहीं पाया ये चैलेंज फ़िर भी जितने दिन तक मैंने किया, अ, वैसे तो मैंने 75 डेज़ तक किया, फ़िर भी उसमें कुछ क, खम ख़ामियाँ रह गईं, फ़िर भी उसके बाद जब मैंने अ, 75 डेज़ मेरे कंप्लीट हुए और जब मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया था और 75 डे पे अपने ख़ुद ख़ुद को देखा मैंने तो बहुत ही ज़्य ज़्यादा डिफ़्रेंस पाया मैंने। देखिए मेरे फ़िज़िकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका था। मेरा जो माइंड सेट था वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। जी, तो ये सारी चीज़ें अ, हम मैंने अपनी अ, बेसिकली वहाँ से सीखीं।
जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। हुँ? बहुत ही बढ़िया! जी, जी। जी, जी। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने एक सकारात्मक रूप से इस चीज़ का इस्तेमाल किया। और कहीं न कहीं आपके शरीर आपके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव अच्छे ढंग से पड़े। ये भी आपने सुनिश्चित किया। बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि अ, जैसे समय होता है ना, कितना समय काटते हैं आप? सुबह से लेके अ, रात तक कितना स अ, कितने घंटे देते हैं। और ये तो चलो आपने उसकी बात की कि आप अ, एक अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए चीज़ों को देख रहे थे। लेकिन कभी-कभार हम ऐसे चीज़ें भी देख लेते हैं ऐल्गोरिदम की वज़ह से कि हमें वो बार-बार देखने का मन करता है। जैसे कोई भी, है ना? बहुत ही चीज़ें चलती हैं आजकल सोशल मीडिया में। तो इन चीज़ों ने कभी आपके ज़िन्दगी में प्रभाव डाला है कभी आपको आकर्षित किया है? और ऐसे में आपने क्या आप कितने समय बिताते हैं इन चीज़ों में सुबह से लेकर रात तक, और क्या-क्या चीज़ों में ज़्यादा प्रभाव आपको लगता है कि इसने डाल ये पहले से ही डाल चूका है अब तक? जी।
जी। जी। जी। देखिए अगर हम बात करें अ, जैसे आजकल ना रील्स का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो अ, ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी वीडियोज़ हमारे सामने आ जाती हैं जिनको हम देख लेते हैं और हमारा माइंड ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो देखिए अ, हम भी अ, बेसिकली सारे लोग तो मनुष्य ही हैं और डिस्ट्रैक्शन तो होगी ही हमें बहुत लाज़मी चीज़ है। तो मुझे भी कहीं न कहीं ऐसे जो रील्स होती हैं उनको देख के ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो फिर मैं वहाँ पे अवॉइड करता हूँ। पहले तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि जो रील मुझे पसंद नहीं है ना तो मैं उसको तो पहले अनइंटरेस्टेड कर देता हूँ कि नहीं-नहीं मुझे ये ऐसी चा टाइप की देखनी नहीं, देखनी ही नहीं है। तो ऐल्गोरिदम जो है वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि हाँ अ, अब से ऐसी रील्स हम इनको नहीं दिखाएँगे। तो फिर वहाँ पे ये चीज़ मैं करता हूँ और फिर उसके बाद मैं फिर खुद को प्रेरित करता हूँ कि नहीं-नहीं मुझे अब रील का कंजम्पशन बहुत कम करना है। तो इस तरीके से मैं अ, ये जो चीज़ें जो नहीं देखनी थी हमें अ, देख लेते हैं फिर उससे मैं बच जाता हूँ।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो और ये भी आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि क्या चीज़ आप देखना चाहते हैं, सिर्फ़ आप उस चीज़ पे ही ध्यान लगाते हैं। लेकिन मुझे ये भी बताइए ना कि अ, लगभग आपने कभी अगर अ, कैलकुलेट किया होगा या महसूस किया होगा दिन सुबह से अ, रात तक आप कितना घंटा सोशल मीडिया पर बिताते हैं?
जी। जी देखिए, जैसे आज का युग है, जहाँ पे अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो लैपटॉप या फिर अ, सेलफ़ोन की रिक्वायरमेंट होगी, है ना? तो अ, इ इस ज़माने में देखिए, मैं भी अब जैसे जो जॉब करता हूँ वो पूरा लैपटॉप पे ही रहता है मेरा। तो स्क्रीन टाइम तो मेरा अक अराउंड मतलब 12 ऑर्ज़ तो हो ही जाता है, ठीक है। अगर उसमें बात करूँ कि अ, देखिए अ, 7-8 घंटे तो मेरे लैपटॉप पे जाते हैं काम करते हुए और फिर उसके बाद अ, हम आते हैं अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है? अब फ़ोन भी ऐसा नहीं कि बस सोशल मीडिया ही चला रहे हैं, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, ठीक है? तो जब मैंने इसका एवरेज निकाला तो मुझे पता चला कि सोशल मीडिया पे जो मैं वक़्त बिता रहा हूँ, वो करीब-करीब अ, ढाई से 3 घंटे जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है। तो जी मैं उसको ना म <chuckles> रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ।
जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा, अरे! हाँ। जी, जी। बहुत, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ये चीज़ को समझा। और कई लोग होते हैं ना कि बहुत समय तो बिता देते हैं, उनको ख़ुद को भी नहीं पता होता, और जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि, "अरे, हमें तो पता ही नहीं, बहुत समय बिताते हैं"। लेकिन अ, मापने के लिए ख़ास करके कि आप इसको कैसे कम करें, आपने अ, अपना स्क्रीन टाइम भी जो है कैलकुलेट किया और उसी हिसाब से आपने इसको कम करने की भी कोशिश आप कर रहे हैं, बहुत ही अ, अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये बताइए, जैसे अ, सोशल मीडिया ने कभी आपके पुराने आदतों पर अ, प्रभाव डाला है? जैसे कि कई लोग पहले पढ़ना पसंद करते थे अ, लेकिन आजकल तो सोशल मीडिया में ही पढ़ा करते हैं, आर्टिकल्स वग़ैरह या किसी बुक्स को भी। या फिर कहीं न कहीं इतना लेज़ी हो गया है, सुबह उठते ही लोग जब व्यायाम करते थे, आजकल फ़ोन चलाने लगते हैं जाते हैं, है ना, सोशल मीडिया को स्कब सबसे पहले चेक करते हैं। या फिर घरवालों से बात भी नहीं करते, अपना सोशल मीडिया काम से आए या खाली वक़्त मिला तो कोई सोशल मीडिया चलाने लग गए, बजाए घर वालों से बात करने के। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसे प्रभाव आए हैं? क्या, क्या आपने तरीके अपनाए इसको कम करने के लिए, ये भी बताइए मुझे।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
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। बहुत अच्छी बात। जी। जी, जी, बिल्कुल। अच्छा। जी बिल्कुल। हम्म। जी बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल। तो मुझे तो पहले बताइए कि क्या उपाय आप सोच रहे हैं जो आप आगे जाके अपनाना चाहेंगे, जिससे की आप घरवालों को ज़्यादा समय दे पाओ बातचीत करने के लिए और जुड़ाव महसूस कर पाओ। और दूसरी चीज़ मैं ये भी अ आपसे जानना चाहता हूँ कि आजकल देखिए, अभद्र चीज़ें भी सोशल मीडिया में दिखाई जाती हैं जिससे कि आजकल के बच्चे जो हैं, उम्र से पहले ही ज़्यादा मैच्योर बन रहे हैं। तो इसका भी प्रभाव क्या आने वाले अ, पीढ़ी पे पड़ सकता है, और पड़ सकता है तो इसको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी बताइए।
जी। जी। जी। जी। जी। जी, देखिए, पहले प्रश्न का मेरा उत्तर तो ये है कि देखिए जो मैंने अ, अभी अपने नियम बनाए हैं, तो मैंने ये बनाया है कि पहले जब मैं आऊँगा देखिए मेरा मेरी आदत है कि ऑफ़िस से आने के बाद मुझे चाय चाहिए होती है, है ना, तो मैं चाय बनाते वक़्त भी फ़ोन देखता था और गाने सुनता था। तो मैंने सोच लिया कि जो चाय वाला टाइम रहेगा ना, वो अपनी फ़ैमिली को दूँगा, कि चाय बनाने से लेग तक अल चाय बनाने से लेकर तक चाय पीने तक जो ये टाइम है, कहीं न कहीं मैं अपने रिलेटिव्स और स्पेशली मेरी मम्मी को दूँगा। और रही बात स दूसरे प्रश्न की तो देखिए, आजकल ये जो स इंस्टाग्राम स्पेशली इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करूँ, तो देखिए वहाँ पे ना बहुत अभद्र म चीज़ों पे मतलब वीडियोज़ बन रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं, वो बच्चों पे इतना प्रभाव डाल रही है कि हम उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। देखिए एक युग था जहाँ पे बच्चे ना अ, 15, 16, 18 साल के हो जाते थे, तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि अ, बच्चे 7, 8 साल की उम्र में ही क्या-क्या नहीं अ, जानने लग गए, हम वो उसका उसको बेसिकली हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं।
जी। हुँ। बहुत बढ़िया। जी, जी। हुँ। जी बिल्कुल। हुँ। बहुत बढ़िया बात कही, जी। जी, जी बिल्कुल।
तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इसको अ, रिड्यूस करने के लिए कुछ न कुछ उपाय तो करना चाहिए।
हुँ जी, जी, जी। बहुत ही अच्छा आपने बताया कि अ, जिस तरीके से ये प्रभाव डाल रहा है बच्चों के ऊपर जो अभद्र चीज़ें जो दिखाए जा रहे हैं, उनको लेकर भी एक कानून बनाना चाहिए, ख़ास करके सोशल मीडिया के ही ज़रिए और माता-पिताओं के ज़रिए भी। ना लेकिन मुझे ये भी बताइए ना अक्सर क्या होता है कि चाहे हम काम में हों या सोने की भी रात में कोशिश कर रहे हों, चाहे जितने भी थके हों, हम सोच तो लेते हैं कि मैं सोता सोऊँगा अब या फिर मैं करूँगा लेकिन सिर्फ़ हम ना अपने दिमाग में ऐसा बना लेते हैं कि अरे चल 5 मिनट मैं ना थोड़ा-सा फ़ेसबुक चला लेता हूँ, इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, सोशल मीडिया का उपयोग कर लेता हूँ। लेकिन वो उस 5 मिनट जाके कब आधे घंटे में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता और पूरा हम लोगों का जो प्लान है वो बिगड़ जाता है। तो आपके साथ भी ए ऐसा कभी हुआ है जिस वजह से आपका काम ख़राब हुआ हो उस समय या फिर नींद ही ख़राब हुई हो रात में?
जी। जी। जी देखिए, जब 12th के बाद मैंने नया-नया इंस्टाग्राम यूज़र बना था, है ना? तो उस टाइम पे क्रेज़ होता है अ, ये सोशल मीडिया चलाने का। तो ऐसा लगता था कि अगर मैं जल्दी सो सो जाऊँगा तो मैं तो मिस कर दूँगा सारी चीज़ों को, है ना? तो वहाँ पे मैं जल्दी ना सो के मैं रात भर, रात भर यूँ बोल लूँ कि मैं 3-4 बजे तक फ़ोन चलाया करता था। फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे मैं चीज़ें देखता था, ठीक है? और मैं अपने दोस्तों से बात करता था। तो कहीं न कहीं फिर अ, कुछ एक ऐसा स्टेज आया जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं मेंटली ना बहुत ज़्यादा वीक हो चुका हूँ। मानसिक स्थिति मेरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और मैं बहुत मतलब जैसे कि बोलिए कि मेरी जो रूटीन थी, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अब मैं 3 बजे 3-4 बजे सो रहा हूँ तो मैं उठ रहा हूँ 11 बजे, 12 बजे। मेरे परिवार वालों से भी रिश्ते अह ब बेसिकली कमज़ोर होते जा रहे हैं क्योंकि देखिए अगर मैं घर पे अगर 11-12 बजे तक सोऊँगा तो मम्मी-पापा तो इतना डाँट लगाएँगे कि पूछिए मत। फिर कहीं न कहीं हम भी सोचने लग जाते हैं कि यार ये फ़ अनायास ही हमें अ, डाँटते जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अ, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाती है। तो फिर इसको मैंने अचानक से पॉइंट आउट किया इस चीज़ को रिय रियलाइज़ किया। फिर उसके बाद से मैंने अपने माइंड को समझाया कि नहीं-नहीं अगर 11 बजे सोना है तो सोना है। तो अब मेरा ऐसा रहता है कि मैं अपना फ़िक्स है कितना भी काम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फ़ोन पे कितना भी अर्जेंट काम हो। मैं बिल्कुल उसको साइड में रखता हूँ और 11 बजे सो जाता हूँ। जी।
जी। हुँ, हुँ। जी, जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ। जी, जी बिल्कुल। हुँ। बहुत बढ़िया। जी। बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही अच्छा तरीका भी है। जिस तरीके से आप अपने दिमाग को संतुलित करके एक सुनिश्चित हो जाते हैं कि मुझे 11 बजे सोना है तो सोना है। और अपने फ़ोन को थोड़े से साइड में रख के या फिर बंद करके ही आप, है ना? सो ही जाते हैं। बहुत-बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि जैसे एल्गोरिदम की हमने बात की थी इससे पहले और कभी-कभार ऐसा होता है कि नोटिफ़िकेशन और कभी-कभार व्हाट्सऐप के जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो हम जिस जिस ग्रुप में होते हैं चाहे दोस्तों के ग्रुप हो या काम से ही ग्रुप हो। वो कहीं न कहीं ना हमारे मानसिकता को ना आ आकर्षित करने लगते हैं जब भी वो नोटिफ़िकेशन बजने लगता है। तो इन चीज़ों से भी अ, आप किस तरह बच पाते हैं? क्या आप नोटिफ़िकेशन बंद कर देते हैं? या फिर होता है ना सिर्फ़ काम से जुड़ा हुआ नोटिफ़िकेशन ही ऑ ऑन करें। या फिर जो चीज़ें हैं जिस जो भी हम देखते हैं सोशल मीडिया में उसके चीज़ें बंद करें ख़ास कर के काम के दौरान। या सोने के दौरान या लोगों से बात करते हुए ही। तो आप कैसे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं? इसके बारे में ही बताइए।
जी। जी। जी। जी। देखिए आजकल की जो ज़िंदगी है, ठीक है? सबकी ही ज़िंदगी में उ बोल दूँ मैं बहुत ज़्यादा व्यस्तता है सबकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो अब सेम मेरे साथ भी है तो क्या होता है ना कि अ, जैसे इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक का अगर ने नोटिफ़िकेशन ऑन रहते हैं ना तो वो बार-बार पॉप-अप होते रहते हैं। जिससे कि मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता था। लेकिन अब ना अब मैंने क्या किया है ना कि मैंने अपने फ़ोन को ना डीएनडी में रखना स्टार्ट कर दिया है। जिसकी वज़ह से क्या होता है कि अ, अगर नोटिफ़िकेशन आ रहा है तो बिल्कुल मैं उससे बच जाता हूँ। और जो मैं काम कर रहा होता हूँ उसमें मेरा कॉन्सन्ट्रेशन और फ़ोकस लगा रहता है। जी, तो मैं अब मैं यही करता हूँ कि बिल्कुल उसको डीएनडी में रखूँ। है ना? और मैं अ अ, जो नोटिफ़िकेशन हैं व्हाट्सएप के हो गए या फिर इंस्टाग्राम के हैं इनको भी म्यूट करके ही रखता हूँ। ताकि मैं अपनी जो जर्नी है ये ज़िंदगी की जो मेरी काम की जर्नी है बहुत इसको स्मूथली कर सकूँ बिना डिस डिस्ट्रैक्ट हुए।
हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी। बेहतरीन। निसंदेह। बहुत ही अच्छा तरीका है ये। और मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और अनावश्यक रूप से नहीं करते हैं जब आपको अ, सुनिश्चित करना होता है अपने स्वास्थ्य के अनुसार अपने समय के अनुसार तभी आप उसका उपयोग करते हैं और उसको बंद भी करते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आपने, सुझाव भी बहुत अच्छे-अच्छे दिए हैं और आशा करता हूँ कि ये अ, श्रोताओं को भी समझ में आएँ और उनको भी कहीं न कहीं मदद हो। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा करता हूँ आपसे फिर किसी नए विषय में बात हों। धन्यवाद।
जी। जी। जी। जी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी, जिस तरीके से आपने ये प्रश्न पूछे हैं बिल्कुल जब श्रोता अ, गण सुनेंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अ, कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपसे फिर बात होगी। आज के लिए धन्यवाद।
जी।